Oh, das ist schade. Das ist nicht das ist voll schade. Ja, also
Ja, voll. Also, das mit dem Vorkochen, ja, das ge das ich würde mir das mal überlegen, ne, wie ich das wie ich das unterbringe. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das jetzt grad so die Anfangsphase ist vom Job oder so, ne? Aber ich bin einfach dann durch am Ende der Woche und am am Wochenende will ich dann nur chillen und halt mich mit Freunden treffen und irgendwie, ja, ähm
Das das verstehe ich das verstehe ich total. Also, das verstehe ich sehr, sehr gut. Ähm, ich finde jetzt auch also, um das jetzt mal zu sagen, dass du dann abends 'ne Pizza isst, finde ich jetzt auch nicht schlimm, weil die anderen 2 Mahlzeiten am Tag, äh, klingen halt sehr gesund. Also, ich finde es jetzt nicht, dass ich
Mhm. Mhm.
dass ich sagen würde: „Oh mein Gott, du hast 'n total schlimmes Essverhalten, also, un ungesundes Essverhalten, ne?“
Ja, ja, das stimmt wohl.
Also, das klingt jetzt nicht so. Also, ich glaube, die Herausforderung liegt im Moment einfach beim Abendessen unter der Woche. Wie sieht das denn bei dir am Wochenende au ja, Entschuldigung.
Ja, ja. Das Di